Hat denn in dieser Übergangsphase oder jetzt irgendjemand aus deinem Umfeld auch auf diese Veränderung reagiert? Also, hat das jemand kommentiert?
Ja, total. Also ich äh, äh, ich meine, ich treffe oft neue Menschen, die denen fällt das natürlich eher weniger auf, <chuckles> weil die mich ja damals noch nicht kannte, aber so meine Mama oder so meine Familie, ne, die vor allem meine Mama, die immer damit konfrontiert wurde. So jeden Montag habe ich ihr das gezeigt, was ich grad neu gelernt habe. Und da war man ganz, ganz stolz. Oder meine Mama hat sich auch oft Lieder gewünscht, die habe ich dann nachgespielt und sie war total glücklich darüber und so. Und ihr fällt das am meisten auf, ne, dass sie hat auch schon sie sagt das ganz oft: „Ich habe dich schon so lange nicht mehr mit deiner Gitarre gesehen und jetzt an Weihnachten, dann spielst du mal ’n Lied, auch wenn’s nur irgendwie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ ist oder so.“ Also, sie hat gesagt: „Ich wünsche mir das halt so sehr, dass du mal wieder dieses Ding in die Hand nimmst und einfach mal spielst, so wie damals. Hat mir auch immer so gut getan.” Also ja, so, ihr fällt das auf jeden Fall auf und sie erwähnt das auch recht oft tatsächlich, ja.
Mhm. Ja. Ja.

Ja, das kann ich total verstehen, dass du das möchtest, ja. Viele Leute suchen ja in ihrem Leben nach 'ner nach 'ner Beschäftigung, die sie wirklich ausfüllt und die auch Spaß macht und ich glaube auch, dass ich dir da den einen oder anderen Ratschlag geben kann. Aber vorher noch so 'n bisschen was drum herum fragen, damit ich dir besser helfen kann. Ist das okay?
Mhm. Mhm. Okay. Klar, natürlich. Schieß mal los.
Okay. Du hast ja gesagt, das ist so 'n bisschen verloren gegangen, dieses Gitarrespielen und du hast sie jetzt schon sehr lange nicht mehr angefangen äh, angefasst, deine Gitarre. Ähm, gab's denn da irgend 'ne Situation oder 'ne Änderung in deinem Leben, in deinem Tagesablauf, sodass du dass es dann so gekommen ist, dass du die nicht mehr angefasst hast?
Mhm. Ähm, ja, also, ich habe noch, äh, sehr, sehr aktiv gespielt so, ja, ich sage mal so bis zum Abitur. Ich hatte da auch immer noch ja, so bis zur 10. Klasse hatte ich immer noch, äh, jeden Montag Unterricht. Also, da war ja das sowieso irgendwie auch 'ne Pflicht. Ähm, dann habe ich die 2 Jahre danach sehr gerne für mich gespielt auch und, äh, mich selbst irgendwie gepusht. Dann, ja, fing natürlich 'n neuer Lebensabschnitt an. Dann bin ich reisen gegangen. Ähm, da war das natürlich 'n bisschen schwieriger, zumal bei meiner 1. Gastfamilie in Amerika, die haben mir sogar 'ne Gitarre gekauft. <chuckles> Und da konnte ich's noch so 'n bisschen weiter führen und dann ich war öfter mal hier, ich war öfter mal da und dann fing ich an mit Uni und oft neue Freunde und andere Verpflichtungen und es ist so 'n bisschen nicht, dass ich keine Zeit mehr hatte, sondern es ist so 'n bisschen in den Hintergrund gerückt tatsächlich. Ähm, ja, und das ist halt super schade, weil mich das auch oft sehr, sehr entspannt hat. Das hat mich auch irgendwo runtergebracht und, ähm, in stressigen Alltag, den man doch irgendwie hat, auch wenn man Studentin ist, sage ich mal, mit, was weiß ich, für Abgaben, die man da hat und, äh, ja, es ist dann immer mehr in 'n Hintergrund so ja, so seit Abiturzeit so, mhm.
Mhm. Oh. Mhm. Ja.